Perché eh no, perché non si può fare. Sì, appunto, sempre perché ci sono i nonni che invecchiano, ma anche noi invecchiamo e il pensiero di dover reggere poi anche il pranzo del Natale, diventa un po' troppo, ci spaventa.
Era troppo pesante. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Impegnativo, impegnativo.
Sì, ma poi i ragazzi non è che hanno tutta 'sta voglia di mangiare, pensano ad altri aspetti, no, della della tradizione. E ma sì, loro sono interessati ai regali, al mhmm
Sì? <chuckles>
Mah, non lo so, oddio, mio figlio incomincia a mangiare come un bue, però. <giggles>
Ecco qui <chuckles> quindi di di sicuro, insomma, la sua attenzione verso il cibo se con gli anni è aumentata, eh, certo. <chuckles>
No, comunque cresce, crescerà, crescerà. Sì, quindi ci sarà di nuovo una rimodulazione, ma il primo pensa, uhm, che noi alla vigilia di Natale abbiamo tolto il mhmm, l'agnolottino in brodo, per dare spazio a un bel minestrone di verdura.
Mh-mh.
<chuckles> mi fa no, no, lo so che, ehm, potrei essere preso in giro da da tutt'Italia dopo che racconto questa cosa.
Ah, wow spettacolo! Ma ma Oh, p probabilmente siete forse l'unica famiglia <chuckles> o una delle pochissime famiglie che ha, diciamo, svoltato la la cena della vigilia in una versione light e vegetariana ecco. Ma
Eh sì vabbè poi c poi c'è il secondo per fortuna, eh, di solito un arrosto, qualcosa invece di di s
M per per compensare la mancanza del primo. <chuckles>
S sì sì però capisci che, ehm, o uno o l'altro non si può più mangiare primo e secondo, non per noi sarebbe troppo. Anche perché poi ci sarebbe anche dolce.
Certo. <chuckles> E beh, ehm, non si può fare una una cena di livello senza dolce, no? <chuckles>
Esatto. E poi c'è il dopo cena, tanto atteso, che però per me incomincia a essere, mah, un'agonia. Ehm, cioè, ehm, non mi ricordo quando è iniziata questa tradizione, ma c'è uno scambio di pensierini tra noi adulti e uno simbolico per i ragazzi.
Cioè? <chuckles> Okay.

Perché
Questo quindi sempre la sera, quindi dopo cena.
Sì, sì, il dopo cena.
Che come mai te la stai vivendo sempre più <chuckles> diciamo non non proprio "piacevolmente" tra virgolette? Per una questione di di orario, perché si tira si tira poi alle lunghe, oppure el c'è altro?
Dopo cena No, perché c'è altro! Perché praticamente è venuta meno è venuto meno il senso di questa cosa. Nel senso che ormai siamo a cort io sono a corto di idee.
Mh.
Per cui se mi viene in mente durante il corso dell'anno io cerco davvero di appuntarmi eh delle idee, perché poi quando sei vicino alla vigilia e dici: "Oh no adesso che cosa"
Ceto, non si sa mai poi dove andare, cosa prendere.
Non si sa mai perché ormai abbiamo tutto. Capisci che ormai abbiamo tutto? Ehm, sappiamo, uhm, comprarci quello che ci interessa e, mhmm, ripiegare su delle stupidaggini che poi finiscono lì, o è è capitato anche che qualcuno lo riproponesse <chuckles> l'anno dopo. <chuckles>
Certo, è vero. <snorts> Ma dimenticandosi, oppure volutamente? <chuckles>
Sì sì, fa certo sì, sì, questa è mia mamma, no, eh, <chuckles> che ripropone a me quello che io le avevo regalato l'a l'anno prima, non ricordandosi, vabbè.
Okay. Oka ehm, e quindi tu come ti comporti in soprattutto considerando che ormai come dicevi tu, tutti abbiamo tutto, tutti possiamo avere tutto, anche i in pochi secondi, no. Quindi, uhm, questo scambio di di di regali tu come, mhmm, l'hai vissuto, come lo vivi ora?
E Allora, io ripiego